Jadi waktu kemarin ya cerita dikit ya nih. Eee, waktu pandemi kemarin 2020 kan di rumah semua ya kita ya gitu, waktu pan nah, jadi aku membuat taman tuh. Di taman belakang aku aku kayak dekorasilah dari yang sedikit jadi bener-bener gede banget. Jadi taman yang hijau yang lua banyak pohonnya, ada kayak sedikit sentuhan pasir-pasir taman tanaman Jepang tanaman Jepang gitu, rum aku pakai keramik yang ganti rumput gitu-gitu sih, Kak. Jadi kayak lumayan, ya lumayan inilah ada lampu-lampu sorot gitu lumayan oke bangetlah bisa dibilang.
Mmm. Iya. Wah. Mmm. Ah, oke. Tapi Kakak ada kayak nanam, eee, kayak tanaman sayuran atau buah-buahan gitu gak sih?
Nanam. Nanam nanam, eee, be pohon mangga ada, eee, pohon, eee, cabe ada, eee, bunga-bunga hias ada gitu, cincau ada, daun cincau gitu.
Oh, menarik sekali ya berarti semuanya bisa dilakukan di rumah kalau saat emang lagi susah untuk keluar ya, Kak?
Ya, lebih lebih eee, apa namanya aku betah juga di rumah dan memang rumahku untuk mem mmm, untungnya memfa fasilitasi juga sih, Kak, memang.
Oh, oke oke. Nah, biasanya kalau tadi kan Kakak bilang kalau liburan itu paling kalau suasana itu lagi happy kan, lagi senang gitu suasana hati, kalau Kakak lagi stres atau lagi gak mood gitu, itu Kakak cara nenangin diri biasanya gimana?
Iya. Iya. Iya, hmm. Eee, teri cerita sama temen kalau aku, Kak, itu nomor satu sih. Cerita sama temen, telfon temen, eee, atau ketemu, memang telfon sih mungkin kalo sekarang udah gampang kan apa-apa telfonan gitu, telfon sama temen cerita unek-unek gitu aku udah sih aman sih biasanya gitu.
Oh, cerita sama teman, mhm. Oh, oke. Jadi ketimbang pergi jauh-jauh ke pantai Seribu atau ke Bali mending Kakak langsung cerita ke teman ya untuk menenangkan diri?
Oh, iya. Mmm. Iya, nanti tunggu senang baru kita baru pergi, gitu.
Nah, berarti Kakak melampiaskan kesenangan baru ke tempat-tempat wisata alam seperti itu ya, Kak? Oh, begitu ternyata menarik sekali sih itu caranya. Oke deh kalau gitu makasih ya, Kak, udah cerita seru banget sih ini.
Yap, betul. Iya. Sama-sama, Kak sama-sama, Kak. Terima kasih juga.
Sampai jumpa lagi, Kak.
Yo, sampai jumpa.

Tapi ada gak sih suatu tempat wisata yang pengen banget Kakak kunjungi lautnya itu? Entah itu di Indonesia atau di negara lain?
Ada dong ada banget <clears throat> aku tuh pengen banget ke
Oke apa tuh Kak?
eee, kalau di luar itu aku pengen ke daerah, eee, Spanyol gitu ya dekat Valencia sana aku pengen, nah kalau yang di sini aku pengen Indonesia Timur sih Kak pastinya, Raja Ampat di
Mhm. Indonesia timur tepatnya tuh oh di Raja Ampat, heeh heeh.
Raja Raja Ampat ada juga di, eee, Gorontalo, Manado sana dan ada di, eee, Ambon gitu Maluku sana wah itu <tsk> lautnya luar biasa Kak jadi ya tapi butuh budget yang, eee, luar biasalah gitu, mhm.
<laughs> Iya sih bener juga ya Kak kan biaya pesawat ke sana juga lumayan ya lumayan tinggi gitu nah <chuckles>
Eee, kalau Eropa paling tadi aku bilang sih Italia dan Spanyol aja ada beberapa pantai gitu Kak.
Mmm mmm, mhm, tapi Kakak pernah nyoba gak kayak, eee, berenang di laut yang bener-bener, jauh dari rumah gitu misalnya kayak di pantai selain di Jakarta?
Ya. Oh pernah ya pantai kayak Anyer atau enggak mungkin pantai, eee, pantai ya ini bukan laut berarti gitu ya, pantai, mungkin pantai, eee, oh di Australia tuh aku pernah berenang juga di pantai namanya Bondy Bondy Beach gitu, eee, Bondy pantai Bondy nah itu juga, eee, kan cukup jauh ya dari rumah kan karena Australia gitu itu sih itu sih paling yang kalau dari pantai ya Bali Bali juga, mmm.
Mhm. Iya, heeh. <chuckles> Nah tapi ada gak sih Kak, bedanya pantai di Australia sama pantai di Indonesia tuh ada gak sih Kak perbedaan yang lumayan signifikan gitu?
Eee, tergantung ya kalau di pantai di mungkin di Ancol Jakarta kan terkadang kalau habis orang piknik kan, ya kita gak bisa tutup mata bahwa sampah di mana-mana segala macam kok di sana bersih udah pasti, dan waktu itu lucunya aku, di Bondy Beach itu aku ini sih, eee, lagi musim dingin, jadi dingin banget sekitar lima derajatan gitu dingin banget airnya dingin terus tiupan anginnya juga dingin gitu lucu juga sih pantainya.
Heeh. Ya. <laughs> Mhm. Mmm, oke. Oh berarti di pantai itu dingin ya Kak bukan jadinya panas gitu.
I iya waktu itu dingin karena lagi musim dingin, eee, Agustus kan musim dingin di sana, Agustus betul.